いや、でもあんまり高くない方がいいんですけど。うん、もう、ええ、ワンピースとかだったらまあ、10000円から20000円で、とは思いますね。あと上のトップスでしたら、うごせんえん以内とか。ま、ね、ズボンとかでも、10000円以内かな、スカートでも、10000円以内がいいなって思ってますね。
ええええ。 うんうん。 ええ。 うんうんうん。なるほど。 うん。 うん。なるほど。そしましたら、素材とかって気にされます？
うん。
素材は。
ああ、そうですね。ちょっと肌が弱いので。なんかチクチクしないものとかが好きですね。うん。
うん。 ええええ。 ああ、なるほど。ああ、そうなんですね。そしたらあのうん、ブランドとかも気にされます？
なんかねうん。 いえ、あんまりブランドは気にしてないですね。
ふーん。そうしましたら、やっぱり素材、自分に合う素材っていうものを、一番最初に、ええ、どれなのかをにんし「これなら大丈夫、これならダメ」か、そういうのをまず、うん、自分でしっかり、ええ、もう覚えておいて、うん、それに当てはまらないものは、もう体がチクチクして体が受け付けないんであれば、いくら安くておしゃれなものでも、もう買わないとか。うーん。うん、っていうふうにまあ、ま、排除していく考え方もありますし。またええええ。また、中古とかは気になさらないですか？
うん、うん。 ああ。うん。 うんうん。う、うん。 うーん。はい。 うん。うーん、うん。 ああ。 そうですね。うんうん。 うーん。そうですね。別にその、まあ、セールとかそのアウトレットのものとか、あと中古のものとか、全然、うん、ものが良ければ全然気にしないですね。
うん。 ええええ。うん。ええ。 ええ。 ううん。であれば、まあ、その、ものをの価値をですね、あの、まあ、優先順位高くなるんであれば、そういうとこから探していくっていうことは、まあ、予算内に収まることも多いので、うーん。いいかもしれませんね。うん。あとオンラインとかはご利用されます？
うん。 うん。 ああ。うんうん。そうですよね。